Да-да-да. Мгм.
Мне кажется вот это. Да.
Мгм, ну, то есть людям проще, в принципе, заплатить за сервис деньги и, в общем-то, не идти там не убирать, не собираться, да? Так может быть, из-за этого как-то люди стали отдельно, да? Вот всё-таки ну, там есть соцсети, люди общаются, да, как-то знакомятся, но всё равно какая-то разрозненность стала, да, то есть люди как-то нь не особо собираются там в группы, ну, чтобы, например, убрать там, не знаю, парк тот же самый, да. Это вот как бы отдельные такие личности, мне кажется, активисты, которые, действительно, до сих пор это делают, но не все к ним присоединяются, да, то есть, всё-таки люди как-то вот, ну. М, пс либо обходят это, либо совсем, ну, не отвечают как бы взаимностью, вот когда ты просишь там поч пошли, там, уберем, не знаю, пляж, например, да. <chuckles> То есть не все пойдут, да? Мгм, мгм. Да.
Да. Да. Мгм. Да. М. Да. Да. А у лю людей свои дела, да. Но мне так кажется, что как бы необязательно даже собираться группами, чтобы это делать. Например, вот я люблю очень хайкать, гулять там по природе. И вот идёшь: такой лес красивый или вот и что и какие-то, не знаю, кусты, а, красивые, и тут бам- бутылка. Неприятно. Так я, м, вот я всегда пытаюсь собрать мусор. То есть это мусор не мой, я его не оставляла, это как бы противно, неприятно. Но мне кажется, это на если я так сделаю, и кто-то, кто прошёл передо мной так сделает, уже всем будет намного приятнее. То есть вот и кто-то вот от да, однозначно, один передо мной прошёл и бросил эту бутылку. Некрасиво, но кто-то другой может пройти передо мной и поднять её. То есть мне уже будет впечатление намного лучше.
Мгм. Мгм. Так. Мгм. Да. Мгм. Да. Неприятно, да. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Да. Конечно. Мгм. Да. Да, согласна. Мгм. Конечно, согласна полностью. Да. Мгм. Да.
Мне кажется, да. То Да, и как бы такая стратегия. Мне кажется, как бы обычно- это бутылка тут, бутылка там. То есть это что-то маленькое обычно бывает. И вроде такой маленький как бы что-то маленькое от себя вот дать, и уже стало кому-то, нескольким людям намного приятнее.
Мгм. Мгм. Да. Мгм. Мгм.